قولي لي إزاي اتغيّرت علاقتِك بأهلِك مع مرور السنين؟
ياه! بُصّي بقى الموضوع ده يعني كبير أوي وصعب شويتين، لإن فعلًا حصل عندي تغيُّرات في العلاقة بأهلي، آآ وأنا صغيّرة طبعًا، الوضع طبعًا كان جميل جدًا، وكانت أحلى لحظات أنا عِشت فيها أو أفتكرها في حياتي هي اللحظات بتاعة الطفولة والمراهقة و والفترة اللي أنا كنت فيها عايشة في البيت هناك، كانت ه آه كانت حياه حلوة عادية جميلة كنت أنا والدي متوّفي وأنا صغيّرة، فاتربّيت مع أمي وأخواتي، فكن كنت يعني ليّا شخصية وكانوا بيحبوني حتّى وأنا صغيّرة، وكان ليّا رأي.
طَب حلو أوي. طَب إخواتِك كانوا أكبر منِك والّا أصغر منِك؟
لأ أكبر مني بكتير، في واحد بس هو الأصغر م
إمم.
الباقيين كلّهم أكبر، فرْق يعني سنين بين ال كلّ كلّ واحد ويا فيعني كان الوضع حلو كنا بنتلَم كلّ جمعة إخواتي اللي متجوزين وال آمم وال أخويا طبعًا الصغيّر معايا أنا وهو صغيّرين وفكان بيبقى اللمّة حلوة والأكل والصلاة الجمعة والضحك والهزار، و
كان دفء ع دفء عائلي يعني وتجمّعات آه، وبعدين؟
أوي، أوي، أوي. أوي كلّهم متجمّعين وكلّ يع اللي بيلعب لعبة يلعبها كلّهم مع بعض، كبار هُم، يحبوا يلعبوا شطرنج، يحبوا يلعبوا الطاولة يحبوا يلعبوا أي حاجة، و وإحنا نضحك ونتفرّج عليهم. نتفرجوا عليهم و ده وأنا طفلة، بعد كده كبرت هُم على نفْس النمط وإحنا زي يعني كلّ أمّا أكبر وهُم كانوا مترابطين أوي وكانت الحياة كويسة واللي كان لسّه ما اتجوّزّش اتجوّز بقى و وبقيت عمّة وبقيت حلوة يعني بقِت حلوة أوي الحياة، آه يعني عارفة يعني كان الوضع جميل، حتّى بعد كده إخواتي اتجوّزوا هو بيت أبويا ففي 2 اتجوّزوا كانوا كلّ واحد ليه شقّة فوق، وإحنا أنا وأمي وعندي أخويا الصغيّر وأختي كمان اتجوّزت وراحت بيتها، يعني كان في تجمّعات يعني مش بقى شرط جمعة بقى بقينا يعني اللي فاضي بييجي.
وأنتِ وأخوكِ الصغيّرين بتتفرّجوا عليهم. طَب حلو أوي. عمّة صغيّرة. <chuckles> آه. في بيت عيلة ودفء عائلي وعايشة الحياة الأسرية حلوة.
آه. آه، آه، ممكن أقعد أتكلّم أنا وأخويا من من من من البلكونات، ممكن مش عارفة إيه، وأسهر أنا كنت كبرت بقى شوية وبدأت أبقى شابّه ودخلت الجامعة، آآ كان أخويا ده بيني وبينه وقت يعني وقت سنين، كبير.
طَب وبيت العيلة ده ما كانش بيعمل مشاكل مثلًا آمم، م أخوكِ متجوّز تعمل مشكلة مراته مع أمِك أو كده، والّا الحمد لله الدنيا كانت مستقرة؟
لا، لا كانت الحمد لله كانت الدنيا حلوة بصراحة، ما كانش في مشاكل من النوع ده المشاكل كان هو ومراته مع بعض.
آه ما لكوش دعوة بيها أنتم أصلًا.
واحد منهم، آه، آه، بس إحنا ما لناش علاقة دي ما ت ما يعني إحنا بنصالحهم إحنا بنحاول ن نهدّي الدنيا لو عرفنا ما عرفناش ما يعني ما حدش طلب يقول لنا أو تدخّلنا حتّى لو سمعنا بنعمل نفْسنا آه، مش عارفين، ممكن نصلّح، ممكن نطلع نلاقي وشّهم متغيّر مش عارفة، أنا كنت باطلع وأنزل، وأنزل وأطلع، وينادوني، وأمي تعمل حاجة تقول لي ادّي لأخوكِ طلّعي لأخوكِ، مش عارفة أكل كده.
فما بتتدخلوش. طَب كويس.
فكانت ال الجو عارفة جو حلو أوي عمري ما أنساه، يعني آآ أيام جميلة بجد.
طَب حلو أوي. عايشة على الذكريات دي كانت وفي الأعياد طبعًا ورمضان أكيد بتتجمّعوا.
أوه ما اقولِكيش، ياه! رمضان ده يعني إحنا كنا بناكل آآ في ي كلهم كانوا بيتجمعوا تحت عند أُمّي حوالي 4 4 رجالة كل واحد بم بمراته بعياله. يعني يمكن 5 كمان آه و و جدًا.
بعياله، آه. طَب حياة جميلة جدًا، يع هل هي ترى الحياة دي اتغيّرت بعد كده؟
نهائي. تمامًا العكس خالص. <chuckles> يعني آآ الناس بتكبر الحياة المجتمع كل واحد عنده مشاغله، كل واحد عنده ظروفه اللي مات، اللي تعب و واضطر ما يخرجش أو بتاع وفي الآخر برضه توفّى كده يعني، بدأت تدخل حاجات بتاعة مُتغيرات الحياة دي بتاع يعني مثلًا أختي بقى عندها ولادها كبار كانت الأول حتى وعيالها صغيرين كانت بتعرف تيجي وتجيبهم وتجرِي وتروح. آه. أما كبروا سبحان الله. آه، معلش أصل في دروس، أصل معلش النهاردة مش هينفع ي أصل النهاردة إيه خلاص، بدأت الدنيا تتفضّ.
ياه! إزاي؟ آه، لكن لما الأولاد كبروا خلاص كل واحد ليه اهتماماته.
بدأت ما يبقاش في ال
طَب وأنتِ فضلتِ في بيت العيلة زَي ما أنتِ؟ ما يعني ما فيش تغيُّراات حصلت عليكِ أو على آه.
لأ ما أنا كمان اتجوزت برضه. و ومشيت كل واحد بقى راح في في سكة زي ما بيقولوا، بس فضّلنا شوية يعني فترة كده حلوة بعد ما أنا اتجوزت دي، آآ، أروح يعني كل أما أروح، اللمّة بقى والضحك، لأن هو البيت آآ، أصلًا في اخواتي. فمش محتاج في 2 من أخواتي مش محتاجة تجيبي حد تاني، يعني كفاية اللي برّه خليه برّه بقى، <chuckles> اللي برّه مش فاضي أو اللي برّه بعيد. <sniffs>
خليه برّه يعني أنتِ بعد يعني أنتِ بعد ما اتجوزتِ كنتِ حريصة برضه إن أنتِ تتجمعي مع أهلِك وتروحي لمامتِك وكده و وتتجمعوا وتعملوا تجمُعاتكم دي؟
آه، آه. آه، كنت باروح لأمي شِبه يوميًا وساعات حَسَب بقى بعد كده ال الولاد والحاجات دي والدنيا اتغيّرت شوية، بس كنت باروح، آآ كل امّا أقدر باروح واخواتي كده، كده في البيت أول ما يسمعوا صوتي أو أروح أنادي عليهم وده ينزل وده يطلع، ساعات أبات هناك وأقعُد معاهم، كل ده كان كويس لحد ما أمي اتوفّت، لمّا أمي اتوفّت، الحياة اتغيّرت. آآ ال ال الأب أو الأم لمّا بيتوفّوا بي ال الدنيا كُلّها بتتغيّر.
ينزلوا ويقعُدوا معاكِ. ياه! تحسي البيت اتطفى.
البيت بقى وِحِش أساسًا، يعني ما بقاش كويس أساسًا، والاخوات كُلّهم اتغيّروا، كُلّه اتغيّر، كُلّه ما بقاش فا
طَب هو يعني م ما ما كانش في حد مثلًا حريص إن هو يكمِّل اللي مامته كانت بتعمله ويجمَّعكم برضه تاني مع بعض ويفضل البيت مفتوح؟
لأ، أنا بس اللي كنت حريصة.
آه.
بس أنا الوحيدة اللي كنت الموضوع فارق معايا وأنا الوحيدة اللي كنت باحاول أجمّع وأعمل. و ما ما ما صدِّتش، ما صدِّتش. لأ، يعني كل حد بقى يقول لِك: "آآ أنا مش فاضي،" أنا مش عارف إيه. آآ الدنيا لهِتهم ،آه، الدنيا لهِتهم خالص، ووضعي اتغيّر، آآ أخويا الصغير كَبَر طبعًا ما فضلش صغير.
واخواتِك ما كانوش بيساعدوكِ؟ الدنيا لهِتهم بقى خلاص. إمم. لسّه كنت عايزة أسألِك على أخوكِ الصغير، طَب أنتِ قُلتِ لي إن أنتم ال2 كنتم أعمار ظ آمم يعني قريّبين من بعض، ما فضلتوش لمّا كبرتوا واتجوِّزتِ كنتِ قريّبة منّه وبتحاولوا إن أنتم تحافظوا على تقليد إن أنتم تتجمَّعوا مع بعض؟
فضَلنا 4 سني أ أنا بيني وبينه أصلًا 4 سنين، فضَلنا فترة يعني آآ طول عمري أنا وهو قريّبين جدًا كإننا توأم، بس بيني وبينه 4 سنين بس كإننا توأم. وهو
آه. ما هي مش سنين كتير على فكرة.
يعني برضه شوية أنا برضه الكبيرة أنا أكبر منه، بس أنا عمري ما اتعاملت معاه إني كبيرة، يعني كنت دايمًا تحسّي إن أنا الصغيّرة، <laughs> هو كان طويل أطول مني وكبر بقى وبقى طويل، وكنت باحبه جدًا يعني كان في بيننا ود كده، و بيسمع كلامي وباسمع كلامه يعني في أو آه، بس الدنيا اختلفت بقى خلاص هو كبر وبدأ يعرف بقى وعايز يتج بالضبط، اتجوّز، وكمان اتجوّز في بيت ماما، فبدأت بقى ال النفوس تتغيّر وبدأت الدنيا ما تبقاىش حلوة.
آه، أنتِ الأكبر. آه. أيوه. طب طب حلو. واتجوّز. إمم. طب مش مثلًا هو اتجوّز في بيت مامتِك مش ده من باب أدعى إن أنتِ تروحي وتفضلو تتجمّعوا ويبقى مسهِّل الدنيا بدل ما تقولي له تعالَ أنا رُحت، فهو already في البيت فتروحي تروحي تعملي التجمُّع ده زي ما كنتم؟
حاولت ما أنا قُلت لِك أنا حاولت، أنا في الأول حاولت وكنت على طول أنا كنت ده حريص عليه، آآ يعني كمان آآ وحتّى وماما موجودة وكده يعني، وبعد كده لمّا اتوفِّت قُلت لأ خلّينا كويسين، و وكلّمت أختي الكبيرة وقُلت لها أنتِ زي أمّنا وأنتِ تجمّعينا ومش عارف إيه، آه بس هي ما لقيتش عندها تجاوب، و آآ مشغولة بقى بجوازات عيالها ومش فاضية وعايزة تجوّز بناتها والبنت مش عارفة إيه والولا إيه، يعني حِجج كلّها آآ ما أقنعتنيش بصراحة ما كانتش بتقنعني.
آه. تجمّعكم أيوه بالضبط. طب كنتِ بتزعلي وقتها؟ يعني بت بتزعلي وتصارحيهم، والّا بتزعلي وتشيلي في نفْسِك؟
لا، بازعل، وباشيل في نفسي، وباصارحهم، وباعيّط، <laughs> و وممكن عييت كمان.
طَب وكان تصرفاتهم معاكِ بتبقى عاملة إزاي؟
ولا حاجة، عادي، "أنتِ ما تكبّريش الموضوع، الدنيا مش مستاهلة، أديكِ شايفة الدنيا عاملة إزاي، كله جري في جري، الحياة صعبة، خُدِ بالِك من بيتِك وعيالِك، بيتِك وعيالِك أهَم" هي كانت بتقول لي كده أختي.
آه، ما كانتش بتستجيب، أو تسمع كلامِك، مثلًا مرة ومرتين، لأ، هي من الأول خلاص مقررة، وشايفة إن ده آه.
هي مقررة، آه، ده اللي أنا اكتشفته، كل اما أبتدي أشيل بقى غشاوة المشاعر والحب من على عيني، أبدأ أفهم اللي قدامي أكتر، هي كانت مقررة، وأنا كنت لسه آآ متمسكة ب آه، متمسكة باللمة، وإن إحنا نفضل، ونجمّع بعضينا، و ونفتكر، نقعدوا كده نفتكر أٌمنا، ونضحك، ونعمل حاجة هي كانت بتحبها، أو أو أو أو أو أتاريني باتكلم إمم، أديني باتكلم في حاجات ما بتأكّلش عيش، زي ما بيقولوا يعني، ما ما عجبتش اللي حواليا، ف بدأت بقى إيه، أ أتسحّب واحدة واحدة.
عندِك أمل. أيوه طبعًا مشاعر هتفرق معاكِ. تسحبي نفسِك، طب تفتكرِي مثلًا التكنولوجيا وريتم الحياة السريع، آآ مم ممكن ده اللي ساعد إن أنتم ما تبقوش مندمجين أوي، إن كل واحد اتلَهَى في بيتُه وحياته، وشايف إن ممكن مكالمة تليفون أو رسالة على الواتساب تكفّي، مش مهم نتجمع، أدينا بنتطّمن على بعض من بعيد؟
آه. آه هم كانوا يعني بصراحة آآ يعني ده كان من ضمن أسبابهم يعني ما التليفون موجود. إحنا بنكلم بعض على طول وخلاص حلو يعني، آه مش لازم يعني ه أنا عندي مشوار، أنا عندي مش عارفة مين جاي لي، أنا رايحة فين <tsk> آآ، خلاص التليفون موجود والنت موجود و وال الFacebook شغّال وأنا باشوف مش عارفة إيه وأنتِ بتشوفي إيه، وأدينا بنضحك مع بعض ونتكلم خلاص، الدنيا كده حلو أوي، إحنا كده حلوين. مش ب مش بُعاد.
آه مش لازم نشوف بعض. طب وأنتِ من وجهة نظرِك شايفة إن ده آآ، كفاية بالنسبة لِك أنتِ كشخص، يعني مثلًا زي ما بتقولي ب أخوكِ أو أختِك هيقولوا لِك الFacebook موجود أو أو التليفون موجود. آه، أنتِ بعد كده ممكن تعملي كده وتقولي ده كفاية أوي، آآ، إن أنا خلاص أنا حاولت كتير فخلّيني بالطريقة دي معاهم؟
التليفون امم. لأ يعني هاقول لِك أنا حاولت، حاولت على قد ما قدرت. و وكنت مُصرّة أمشي بال بالنمط اللي اتربينا عليه واللي أنا عارفاه. ولآخر لحظة باروح أنا وتيجي الأعياد أروح لهم أنا وألِّف عليهم.
أنتِ اللي بتحاولي وأنتِ اللي بتسعِي.
آه، وعندي يعني عندي كان أخين كبار، آآ كانوا كويسين برضه، هُم كويسين، بس يعني هُم كانوا بييجوا، يعني ييجوا يزوروني في العيد، لو تعبانة ييجوا لي.
لسه كنت هاسألِك، أخواتك مش بي بيحاولوا مثلًا ييجوا لِك في عيد أو أي مناسبة؟
آه، كانوا بييجوا بصراحة، وكانوا بيوِّدوني، وبرضه بيسألوا بالتليفون، بس هُم عشان برضه كبار في السن شوية، يعني برضه الحياة أكبر آه، بكتير بم وبرضه يعني لحد فترة معينة مثلًا، الناس دي بدأت تكبر شوية أو كده، وخلاص تحسّي إن الحاجة ما لهاش طعم يعني، ولا عيد ولا حاجة ليها طعم، فخلاص
أكبر منِك أيوه. من بعد وفاة والدتِك.
آه، خلاص بقت ال ممكن مكالمة التليفون في العيد، "كل سنة وأنتِ طيبة"، أو ممكن في واحد كان ساكن جنبي بيتي، كان بييجي لي يعيّد عليّا، لحد برضه ما بقى راجل كبير في السن، فما بقاش ينفع، وأنا بصراحة، آآ، قررت بقى خلاص، كفاية يعني، أُرهقت، أُرهقت، آه، خلاص كفاية، خلّيني أعمل اللي هُم بيحبوه وعايزينه، وبلاش أزعّل حد يعني، آآ، طالما مكالمة التليفون شايفينها بتغني، خلّيها تغني، طالما الحياة واخداهم، وهُم مش فاضيين، خلّيهم مش فاضيين، وأنا بقى أشوف نفسي أنا كمان، فقررت أمشي يعني من البلد أصلًا، سِبت البلد كلها، و وهاجرت، اهم.
أنا مش هاسعى كتير آه، تعبتِ. هاجرتِ؟ طَب، أنتِ قُلتِ لي إن أنتِ ك م متجوزة، عندِك أولاد؟
آه. عندي أولاد.
ياه! طَب وأخدتِ أولادِك وجوزِك وهاجرتوا بقى من البلد خالص؟
آه، آه. سام يعني مشينا خلاص، حسّيت إن ما ليش مكان في البيت في الم في الأرض دي هناك وخلاص.
آآ ما فيش حد بقى يعني أنا فضولي بياكُلني في حتّة أنتِ لمّا مشيتِ كان إيه إحساسِك يعني لمّا خلاص أنا ما ليش حد في البلد دي، فهاروح أعمل حياة وعيشة جديدة في بلد تانية والّا كنتِ حاسّة إنِّك بتهربِي منهم؟
<laughs> آه، آه، كنت حاسّة كده إن أنا ما عنديش حد وأهرب بقى بولادي، ولإن أنا م يعني أنا مش قادرة أعيش م وِسط كده وأقول لولادي ما لكمش حد.
آه، شايفة إن ده وَضْع مش هتستحمليه.
فأنا أمّا أقول لهم آه، أمّا أقول لهم إن هم بُعاد أو إحنا مهاجرين أو إحنا مسافرين، آه، خلاص ال ولادي بدؤوا يكبروا وكانوا كُبار شوية وبدؤوا يفهموا وبعدين فترة اللي عاشوها معايا وهُم صغيرين، آآ شافوا اللمّة وشافوا الارتباط، فكان ارتباطنا قوي جدًا لفترة قريبة وح وحاجات و و ومناسبات ولادي عاشوها شافوها كانت بالنسبة لهم حلوة جدًا. فده
في سبب. آه. فما كانش هينفع تحرميهم من ده كُلّه من غير سبب.
فما كانش هينفع آه، وتقولي آآ هم اتغيّروا، طَب هم اتغيّروا ليه؟ أصل ظروف الحياة وده عنده وده عنده، حاجة مش مُقنعة بيني وبينِك، فبصراحة العلاقة كده اتغيّرت و وخلاص نكتفي بالتليفونات ونكتفي بالchat والدنيا حلوة.
هاجرتِ. وعلى الأقل أنتِ تبقي كده ادّيتِ لنَفْسِك سبب أنا بعيد، أنا مش قريّبة وما بيسألوش ف طَب قولي لي لمّا سافرتِ، آآ ما حسّتيش إن القرار ده كان غلط وما كانش ينفع تاخديه؟
لأ. <chuckles> حاولت إن أنا أأنِّب نفْسي أو أحس بيه لأ ما حسّيتش يعني بصراحة، آه لمّا لمّا فكّرت أنزل زيارة آآ، عرفت إن قراري كان صح.
ما حسّيتيهوش.
بس.
آآ طَب يعني أنتِ نزلتِ زيارة بعد قد إيه؟
أ <chuckles> دي مراحل التغيير. آآ بعد سنة يمكن.
طَب ليه نزلتِ الزيارة في حين إن أنتِ بتقولي ما لكيش حد؟
لأ كان عندي ظروف، رايحة أعمل أوراق وحاجات يعني مش نازلة أزور حد.
مش نازلة مخصوص عشانهم أو وحشوكِ وعايزة تشوفيهم.
آه، آه. لا، لا، لا، خالص، <chuckles> لأ، كنت أنا آه، أنا لأ مش دارسة، أنا نازلة يعني في هدف هاعمله، وبالمَرّة برضه آآ، اللي جوايا يعني ما عرفتش أنا أغيّره، فأنا قُلت لازم أتطمن أو أسأل، فاكتشفت بعد مرور ال الوقت ده إن ما حصلش حاجة في الناس، آه، آه، بالضبط.
خلاص أنتِ اتعلّمتِ الدرس. هاتطمّن عليه. ده قرار صح. وإن أنتِ خدتِ القرار الصح.
آه، آه، فالعلاقة بتتغيّر دايمًا مع مرور السنين، صعب تفضل علاقة مستمرة آآ طالما ما حدش بيحاول أو يحاول يجمّعها، فاهماني، لازم كلّ الأطراف تحاول في تجميعها، طرَفين تلاتة، أربعة المهم يساعدوا بعض.
صح. بجد استمتعت جدًا بالكلام معاكِ، وأتمنى يتكرر تاني.
وخلاص. وأنا كمان، شكرًا ليكِ.